Terus juga apa ya, lebih mudah dikonsumsi gitu loh, iya kan? Setuju kan? Heeh.
<chuckles> Ya betul. Tapi dari, eee, visualisasi itu juga, mmm, menurut menurutku ada kerugiannya juga sih. Kadang kan biasanya sebagai, eee, penikmat buku, e eee, cerita yang ada di dalam itu biasanya udah divisualisasikan, eee, sendiri-sendiri gitu. Eh ternyata nantinya pas dikarakterin tuh biasanya beda jauh gitu jadi kayaknya, itu salah satu yang kerugiannya.
Iya. Mhm mhm. Iya. Bener. <chuckles> Iya. Emang kebanyakan emang kebanyakan dari apa ya, penikmat buku itu terus, eee, dari kan biasanya ada film yang diangkat dari buku kan. Nah itu biasanya fans pembaca buku tuh kayak apa ya, berekspektasi lebih terus s setelah filmnya keluar, nah semuanya berantakan gitu, kebanyakan gitu. <chuckles> Heeh.
Mhm. <laughs> Iya, betul. Biasanya malah jadi kecewa. Jadi biasanya malah, eee, si si penikmat, eee, buku ini malah kalau filmnya rilis gitu, malah nggak mau nonton biasanya. <chuckles>
Iya iya. Mhm. Iya bener sih itu. Iya iya. Nah, terus kalo apa ya, cara Mbaknya untuk memutuskan antara membaca buku dan menonton film tuh ketika apa? Mungkin ketika mencari hiburan atau mungkin ketika pengen apa ya, <tsk> mmm, pengen cari ilmu atau pengetahuan baru?

Eee, James Clear.
Oh, James Clear, oke. Aku masukin di referensiku ya, biar juga s apa ya, sudah lama banget juga aku gak baca buku gitu, ya kali aja kalo referensinya Mbaknya itu masuk ke aku jadi suka baca buku kan lebih dapet pahala. <chuckles>
Iya. <chuckles> <chuckles>
Iya.
Atau kalau, eee, semisal gak suka gitu bisa tuh kayak coba di yang, eee, nov balik lagi ke novel gitu, gak apa-apa sih sebenarnya kayak kayak kalau semisal kitanya lagi gak suka, eee, bacaan-bacaan yang berat menurut kita gitu, biasanya l lebih enak kalau kita bacanya tuh sesuatu yang buat menghibur kita. Mungkin a dari novel-novel dulu itu bisa.
Mhm. Mhm mhm. Iya. Mhm. Oh, iya sih. Novel ya, oke, tapi kadang harus mempunya apa ya, punya motivasi dulu ini, eee
<chuckles> Tapi sebenarnya ah, tapi sebenarnya bisa sih, eee, tanpa motivasi kayak semisal baru bangun tidur nih, kayak, cobain, ah, gitu kayak, eee, 1 halaman misal, 1 halaman dulu, gitu. Terus, eee, besoknya nyoba lagi 2 halaman, eee, lama-lama habis gitu.
mungkin pas gabut bisalah nanti. Iya iya. Mhm. Oh, iya sih. Mhm mhm. Oh, iya sih, bener itu, itu juga cara mungkin ya buat kita biar basap eee, apa namanya, biar baca buku gitu.
Mhm, gitu. Terus, ah, kalau semisal udah gak suka nih sama bukunya, mungkin, eee, bukan dari kitanya yang kayak, eee, gak suka baca, mungkin kayak topiknya kurang sesuai di, eee, kehidupan kita, gak relate aja sama diri kita, mungkin bisa langsung diganti ke buku lain. Kalau, eee, aku sih biasanya gitu kalau semisal kayak udah ngerasa, eee, "Gak cocok nih." Gitu, lebih baik ganti ke judul daripada dipaksain, tapi ternyata kita gak dapet apa-apa dari buku itu gitu.
Iya iya. Mhm. Iya iya. Benar. <chuckles> Iya sih. Mhm mhm. Iya. Benar. Iya sih. Iya kalau milih buku atau film tuh bukan soal yang lebih baik, tapi, apa ya, <tsk> mana yang lebih sesuailah dengan kebutuhan sama mood gitu. <chuckles> Iya makasih banyak ya, Mbak, ya buat, apa, obrolannya sor iya. Siang.
Em iya betul. Iya, sama-sama. Seru sekali. <chuckles>